जी देखिए अ, मेरी ना 1 समस्या है वो ये है कि अ, मैं ना भावनात्मक शोक अ, में धीरे-धीरे ना मतलब इतना ज़्यादा भर गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस शोक से बाहर कैसे आऊँ। क्योंकि ये शोक जुड़ा है मेरे माता-पिता के साथ और बताना चाहूँगी आपको कि 2020 में मैंने ना मेरे माता-पिता को दिया था और वो जो अ, शोक है वो जो दर्द है, वो जो यादें हैं वो वो आज भी मेरे दिल में कहीं मतलब मतलब है मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं मतलब उनका उन सोच वो सोच उस विषय को सोचकर उस टाइम को सोच कर आज भी मैं अ, घबरा जाती हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ मैं उन चीज़ों को याद करूँ। क्योंकि वो यादें मुझे बहुत तकलीफ़ दे जाती हैं और कहीं न कहीं मैं भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ।
इ हुँ।
और 2020 में ना जब मैंने मेरे पेरेंट्स को खो दिया था। तब से अ, अभी तक मैं मतलब मुझे ल मैं ना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ क्योंकि अ, मेरे परिवार में मतलब मेरा जो परिवार था बहुत छोटा परिवार था। मेरे माता-पिता थे और मैं और मेरा भाई। पर, अभी मेरे परिवार में सि मैं और सिर्फ मेरा छोटा भाई है और उन, बातों को अगर मैं याद कर लेती हूँ, मैं आपको बताऊँ कि, मैं मतलब उस जगह फिर से पहुँच जाती हूँ मैं 2020 में पहुँच जाती हूँ। जो, जो चीजें जो पल
जी। हुँ, हुँ।
मैंने तब देखे थे अपनी आँखों से और वो, वो मैं भुला नहीं पाती। मैं, मैं बहुत भावनात्मक शोक में चली जाती हूँ और समझ नहीं आता कि मतलब लोग कहते हैं ना समय, समय निकल चुका है इन सब चीज़ों से बाहर आओ अ, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती।
जी। हुँ।
पर अ, उन बातों को भी भूल जाना इतना आसान नहीं होता। तो क्या आप मुझे कुछ सुझाव देंगे जिनसे मैं इन चीज़ों से थोड़ा, थोड़ा बाहर आ सकूँ? जी।
बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। देखिए आप पहले तो घबराइए ना बिल्कुल भी दुखी मत होइए देखिए, होता है ये काफ़ी स्वाभाविक है माता-पिता को खोना, कोई छोटी बात नहीं है। कहा जाए तो एक तरह से पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है, बच्चों का तो अ आगे कौन सोचता है, माँ-बाप के अलावा। तो मैं समझ सकती हूँ और मैं बिल्कुल आपके साथ सहानुभूति देना चाहती हूँ आपको। देखिए, कोई बात नहीं हम इसपे काम करेंगे, क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना है ना? आगे अपनी ज़िंदगी तो जीनी है, तो उसपे हम बिल्कुल बात करेंगे। अभी आप फ़िलहाल मुझे ये समझाइए, यह शोक आपको मतलब कब से महसूर महसूस हो रहा है? मतलब क्या उसी समय से, तब से उसी साल से आपको लगातार ये महसूस होता रहता है या बीच में आपने कुछ अपने आप पे काम किया जिसकी वजह से थोड़ा-सा आपका ध्यान भटका। कुछ ऐसे आपने अभी तक किया है?
जी, देखिए अ, ये जो शोक है। ये मुझे मेरे साथ तब से ही है और अभी भी है और मेरे हाथ कर के आज भी बहुत उस चीज़ को अ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है पर मैंने ना थोड़ा-सा ख़ुद को मज़बूत भी किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, कि जो मेरा छोटा भाई है उसके प्रति जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको मैं निभाऊँ। और, मैंने ख़ुद को इसलिए भी थोड़ा मज़बूत बनाया कि अगर मैं वो मुझे अ, परेशान देखता था तो वो भी परेशान होता था, अगर मैं रोती थी, तो वो भी रोता था। तो मैंने ना ख़ुद को इतना मज़बूत बनाने की कोशिश करी। मैं कभी उसके सामने रोती नहीं हूँ, पर मुझे मैं अकेले में जब भी इन चीज़ों को याद करती हूँ, तो आज भी मेरी आ आँखों से मतलब वो चीज़ें अ, मेरे दिमाग में आ जाती हैं और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी भावनाएँ और मैं रोना शुरू कर देती हूँ।
जी। ये देखिए, रोइए मत। बिल्कुल भी मत रोइए, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत, बहुत दुखदायी अ, स्थिति है। इंसान को समझ नहीं आता कि वो किस तरह से व्यवहार करे। पर आपने जैसे बोला आपको अपने भाई के लिए करना है। है ना? आपको मज़बूत बनना है। तो आप कृपया करके अपने भाई के बारे में सोचिए, जब भी आपको ऐसा महसूस होता है। कोई बात नहीं हम हम करेंगे इस पर बात करेंगे। अ, ये बताइए आपने अभी तक क्या किसी के साथ अपनी भावनाएँ व्यक्त करी हैं? मतलब मैं समझ सकती हूँ आप अपने छोटे भाई के साथ तो नहीं कर सकती कहीं ना कहीं वो भी आपको देख के रोने लग जाते होंगे या फिर उनको भी बुरा लगता होगा। पर क्या किसी रिश्तेदार आपकी नानी, दादी, नाना या फिर दादाजी या फिर कोई और रिश्तेदार, किसी के साथ आपने कभी अपनी भावनाएँ ऐसी व्यक्त की हैं कि आपको ये सब महसूस होता है?
देखिए अ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे माता-पिता की अ, ना रहने के बाद अ, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और कहीं न कहीं हमने जो माता-पिता के बाद 5 साल काटे हैं अभी तक, वो अकेले ही काटे हैं और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, ना हमें मानसिक अ, कहते हैं ना मानसिक तौर पे जो सहारा देना होता है वो भी नहीं दिया। हम दोनों भाई-बहन ने अकेले रहके अपने जीवन अ, चलाया है और अ, सोचा है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं था जो हमें एक कहते हैं ना सांत्वना देता अ, कि हम बच्चे हैं कहीं हम समझाता या ये कहता कि अ, परेशान मत हो बेटा या हम तुम लोगों के साथ हैं। अ, ऐसा किसी ने भी कुछ नहीं बोला पर मुझे मेरी परिस्थितियों ने अ, एक कहते हैं ना जीना सिखाया। और मेरे मेरे जो भाई हैं उसके लिए मैंने अपने आप को अ, मज़बूत किया और सोचा कि नहीं अगर मैं हार जाऊँगी अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो ये मेरे से छोटा है ब उस ये मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा और मैं चाहती नहीं थी कि वो कभी कमज़ोर पड़े। तो मैंने अपने अ, भावनाओं पे थोड़ा-सा कंट्रोल किया और कभी मैं उसके सामने रोती नहीं हूँ कभी कुछ नहीं अ, पर अकेले भी कभी ऐसा होता है क्योंकि वो मेरे माता-पिता थे और नहीं तो मैं कभी नहीं भूल सकती तो अकेले आके मैं आज भी रो लेती हूँ।
जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। नहीं, देखिए, ये तो देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा है। मैं तो बोलूँगी, आप बिल्कुल बहुत बहादुर बच्ची हैं और आपको अपनी ये बहादुरता ना कहीं न कहीं बना कर रखनी पड़ेगी, तभी आप ज़िंदगी से, इस ज़माने से लड़ पाएँगी और अपने भाई को आगे बढ़ा पाएँगी तो देखिए ये हिम्मत तो ज़रूर आपको रखनी है। ये बताइए क्या आपने कभी किसी से ऐसे समर्थन लिया है? मतलब कभी उनसे बात की है कि, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, तो कभी उनसे अ, समर्थन लिया किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी प्रकार का समर्थन हो सकता है वो?
जी नहीं अ, कोशिश की मैंने कि लोग समर्थन करेंगे अ, कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से हम दोनों भाई-बहन का सहारा बनेंगे। और किसी ने समर्थन नहीं किया और और हम दोनों भाई-बहन ने अकेले ही अपना जो आगे का जीवन है, वो जैसे-तैसे करके अ, काटा और सीखा वहाँ से कि कैसे हमें समाज में आगे बढ़ना है क्योंकि कहीं न कहीं जीवन का सत्य ये जान लिया कि, कोई किसी का नहीं होता अगर आपके अ, पेरेंट्स नहीं हैं आपके माँ-बाप नहीं हैं तो ये सोच लीजिए कि आपका दुनिया में कोई है नहीं। पर हाँ किसी इंसान ने हमारा अ, कहीं सपोर्ट नहीं किया, किसी तरीके से हमारा सहारा नहीं बना और एक एक एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत मज़बूत बनाया अ, वो है अ, भगवान वो है ईश्वर क्योंकि मैंने जब देखा कि मेरा कोई नहीं है तो फ़िर मैंने
जी। हुँ।
उनको ही अपना सब कुछ मान लिया और कहीं न कहीं मैं उनसे बातें करती थी कि अ, कि मतलब ऐसा हो गया है अब अब आप ही देखो और मैं तो कुछ नहीं कर सकती उ जैसा करोगे वैसा चल लूँगी और बाकी सब आपके हाथ में है। और मैं चाहती हूँ बस इतना कि मतलब मेरे भाई को ठीक से रखो अ, मैं मैं ठीक हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर मेरा भाई ठीक रहे और उसको कभी किसी तरह की कोई समस्या न आए भ भविष्य में। पर कहीं न कहीं मैं आज भी भावनात्मक रूप से बहुत कम कमज़ोर हूँ बस मैं उसको दिखाती नहीं। अ, चाहती हूँ कि मैं थोड़ा और मज़बूत हो जाऊँ ताकि भविष्य में अ, किसी तरह की कोई चीज़ मुझे और तकलीफ़ ना पहुँचा सके।
जी। हुँ। जी। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है आप कितना सोचती हैं अपने भाई के बारे में, आप उसी की बदौलत सारी हिम्मत इकट्ठा करके एकत्रित करके आगे बढ़ रही हैं ताकि उसे कुछ दिक्कत ना आए आगे, है ना? तो ये तो आप देखिए कहीं न कहीं आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था ज़माना बहुत बेकार है कोई नहीं आता है, सिर्फ़ अपने माँ बाप ही पूछते हैं। तो मैं आपकी बिल्कुल आपके दुःख को तो बिल्कुल ऐसे नहीं समझ पाऊँगी, पर कहीं न कहीं आपके साथ ऐसे सहारा बन के हमेशा हूँ आपके साथ। देखिए आप छोटे-छोटे कदम अपने ना रोज़मर्रा की आदतों में रोज़मर्रा की दिनचर्या में आज़माइए जिससे कि, ख़ुद को भी और अपने भाई को भी ना किसी न किसी अ, बोल सकते हैं गतिविधियों में ना जोड़ कर रखिए। चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है जिसमें आपकी रुचियाँ हैं, जिसमें जैसे आप स्कूल जाती हैं तो पढ़ाई हो गई, आपका भाई स्कूल जाता है तो उनकी पढ़ाई हो गई, तो किसी न किसी गतिविधियों में ना आपको अपने आपको हर समय अ, शामिल करके रखना पड़ेगा, व्यस्त करके रखना पड़ेगा तभी आप इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर आएँगी और आपको दुनिया सँभालने का मौका मिलेगा। देखिए भावनाएँ आती हैं, ये उमड़ती हैं, ये इस प्रकार आती हैं कि इंसान को तोड़ भी जाती है। पर हमें उस पे नियंत्रण लगाना पड़ता है, हमें एक नियम बनाना पड़ता है कि मैं अब अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दूँगी या होने दूँगा, है ना? क्योंकि आपको तो ज़िंदगी जीनी है ना, आपको अपने भाई के लिए जीनी है, आपको देखना है उसके उसका सारा क्या कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ये आपको तो बिल्कुल आत्मविश्वास और मनोबल बिल्कुल नहीं खोना बना के रखना है आपने। जैसे आपने बोला ना कि आपको अ, आपके घर वाले या आपके परिवार वाले कोई भी मदद करने नहीं आया, सबने सो आपको छोड़ दिया तो आप सामाजिक समर्थन लीजिए। कुछ ऐसे समूह भी हैं जो हेल्प करते हैं, जो मदद करते हैं आप जैसे बच्चों की जिनके मतलब माँ-बाप सिर पर नहीं रहते हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं। तो आप ऐसी संस्थाओं के पास जा सकती हैं उनसे बातचीत कर सकती हैं। देखिए आपके पास ख़ुद का घर ये सब तो है ही, है ना? तो आप उनसे थोड़ी-सी मदद ले सकती हैं जो आपको एक सही राह दिखा सके आगे बढ़ने की। एक इंसान मिल जाए ना जो आपको सही तरीके से गाइड कर दे राह दिखाने वाला तो वो वाला इंसान आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल के भी रख देते हैं। तो ऐसा इंसान होना आपकी ज़िंदगी में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, वर्तमान और भविष्य पे बिल्कुल भी मत आप ध्यान दीजिए ज़्यादा मतलब किसी से अपेक्षाएँ ना रखिए। जैसे आपने बोला कि किसी ने आपकी मदद नहीं करी ना, तो आगे भी किसी से अपेक्षा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इतने बड़े दुःख में इतने बड़े संकट में किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो आगे अगर आपको कभी खुशी भी आई तो वो आते हैं तो उनसे ज़्यादा उपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर आप ये सब चीज़ें आजमाएँगी ना अपनी ज़िंदगी में, आपको थोड़ा-सा हल्का महसूस होगा आप इस भावनात्मक दुःख से, शोक से बाहर निकल पाएँगी। देखिए ये रहेगा तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ, पर आपको ख़ुद इस से निकलना है, इससे जूझना है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी आपके लिए।
ये आपके दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए जो मुझे शोक से निकलने में मदद करेंगे। धन्यवाद।
बहुत-बहुत शुक